Pagka para-paraan nalang din talaga at yung sa patay-malisya nalang din, 'di ba. <laughs>
<laughs> Wow. Oo, oo, oo. Puwede mo naman siyang ayunan kapag hindi naman ganun ka kabigat yung alam mo yun? Um, tsaka iva-validate mo naman yung feelings niya. Parang normal naman talaga yung magalit, normal naman yung mainis lalo kapag yun nga, personal opinion, differences yung yung usapan, pero wag naman yung parang below the belt na sobra-sobra na. 'Pag mga gano'n, eh, parang kalma lang, ganun. O kaya minsan, um, hindi kasi ako ma-joke. Um, kaya bilib na bilib ako dun sa mga gano'n, yung parang tine-turn nila yung usapan, bigla nalang nagpapatawa sila, nagtatawa na, parang nawawala na. Wala akong gano'ng skill kaya yun, dun nalang ako sa mga iwas-iwas, smile-smile, gano'n. Pero, I wish, how I wish na marunong ako nun.
Mm, mm. Okey. Ah, ako kasi ako, eh, oo. Na-gets kita dun. Ako ma-joke ako, pero minsan hindi rin tama na ma-joke ka palagi kasi mai mi-misinterpret nila. At kumbaga parang sabihin nila, "Ano ba yun parang dinadaan sa tawa or what." Parang gano'n na parang parang alam mo yun, na dapat coordinated pa rin dun sa ano, sa sitwasyon. Pero alam mo yun, minsan kasi parang defense mechanism ko na din talaga yun, eh, alam mo yun, para parang ayoko na din kasi matabunan yung sarili ko ng negatibo. At kumbaga yun nga tapos aalis ako yun, gano'n.
Ah. Hmm. Mm. Seryoso kasama. Oo, oo. Mm. Tama, tama. <laughs> Ah, kailangan yun, eh. Mm, mm. Gano'n din ako.
Ayan, minsan ba na nangyari din ba sa'yo yun, yung alam mo yun nga sabi mo kasi hindi ka naman nakakapag-joke, eh, talaga nangyari ba sa'yo ever since na yun talagang dahil sa mga ganyang pakikipagkomunikasyon, umalis ka nalang.
Hmm, ako 'pag mga gano'n